Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хочу спросить у вас, как ваше хобби помогает вам справляться со стрессом?
Ой, вы знаете, у меня на самом деле такое вот несколько месяцев назад появилось новое хобби: я стала ходить в тренажерный зал и активно заниматься с тренером.
Да. Мгм.
И я считаю, что я прям стараюсь делать это д 5, а иногда 6 раз в неделю. Да, я прям такое, а вот прям активно стала заниматься, м, и задалась щас вот у меня новая цель, я хочу прям композицию тела поменять. Э, вот, и знаете, на самом деле, а, самое сложное в этом- это выйти из дома. Вот, как только ты вышел из дома, ты уже всё, ты в зале, ты, э, тренировалась, и ты уставшая, но такая счастливая. И это да, и вот на самом деле физическая нагрузка, вот в моём случае,- это лучшее вообще, что можно придумать в борьбе со стрессом. Вот как у вас вообще, есть хобби, которое вам помогает справляться? Как у вас это происходит?
Ого. Ага. Да. Да да. Мгм. Да, представляю. Мгм. Да. Ну, во во-первых, я очень хорошо понимаю вас, и, э, такие хобби я приветствую. Вообще, это очень классно, когда, э, хобби не просто для души, а а для тела. И н н ну, спорт, наверное, лучшее хобби, которое только можно себе представить. Ладно.
Так. Согласна. Согласна, спасибо, <laughs> у вас как?
<chuckles> И я да я т тоже в какой-то да, в какой-то степени отношу спорт к одному из своих хобби. Э, пока до 5 разов в неделю я не дошла, конечно, но так
Тоже занимаетесь? Так. Так, ну, я понимаю. Да, это так это такая, это цель, это была моя цель. Поэтому я понимаю, что это не для всех.
Да, ну, здорово, если у вас получается. Ну вот у меня 2-3 раза в неделю получается действительно заниматься спортом. И я действительно чувствую, как мне это помогает ежедневно справляться со стрессом, э, как как улучшается самочувствие и физическое, и душевное, и ментальное, и меньше вот этой мыслимешалки в голове после Да.
Так. Согласна, да да. Согласна. Вот вот, это самое главное на самом деле. Сменить фокус внимания, отключить свой мозг и переключить его вот на тело.
Да. На тело, да, точно. Да-да-да. Я тоже к этому пришла. Что вот эта телесная усталость, она, э, гораздо более, э, а, более полезна, как-то более естественна, нежели вот эта вот усталость в голове от этих, э, не нескончаемых каких-то мыслей, стресса и так далее от усталости.
Да, а чем вы занимаетесь? Мгм. Да, да. Согласна. Продолжение разговора, рабочих моментов, прокручивание одной и той же ситуации, бывает и разных ситуаций, да да-да. Тут, здесь вот у меня только работает вот спорт. То есть я прям иногда специально осознанно даже в сложных жизненных моментах вот с понимаю, что стрессую, и могу, знаете, даже уехать специально на такси на другой конец города или вот вдоль побережья, идти там 3-4 часа пешком. А, да, и я иду, и вот я знаю, что я приду очень уставшая, изнемождённая, но моя голова, я перезагружу её в свой мозг, я перезагружаюсь вот таким образом, то есть мне это помогать. А вы чем за Вот вы говорите с на спорт ходите, а чем занимаетесь?
Да да да, во во во. Ага. Да. Мгм. Мгм. Да, классно! Ага. Да. Да. А, я вообще начала заниматься, э, таким миксом боевых искусств. И, и это как раз очень хорошо помогает мне, э, в выбить в прямом и переносном смысле какие-то такие нежелательные отрицательные эмоции. И, э
Вау! Очень интересно! Так. Класс! М, это какие боевые искусства? Чё что это, расскажите, мне просто интересно.
Ой, это совершенно такой й дикий микс, э, сборная солянка из, э, самозащиты. Есть там, т э элементы тхэквондо, а, ай тайского бокса, и всё в каком-то таком очень, э, классном балансе, и очень хорошо мне помогает справляться со стрессом. Я сама замечаю, что, как бы, да, да, очень тяжело к э, становится там на работе или в какой-то другой сложной ситуации. То я тоже, да, прямо концентрируюсь на том, чтобы больше внимания удалять уделять, э, этому виду спорта, этому хобби. И меня прямо вытаскивает от это из, э, с каких-то таких сложных ситуаций.
Так. О, м, класс! Так. Т Я представляю. <chuckles> Так. Ти О хобби, да? А у вас Согласна, согласна, а у вас получается, вы тренируетесь с тренером или вот, как бы, у вас своя программа, как это вообще, или классы какие-то?
Э, да, мы тренируемся в группе, и у нас 1-2 тренера на группу.
Ага, то есть у вас ещё. Мгм.
То есть очень хороший такой формат получается. То есть иногда бывает спарринг с кем-то, иногда бывает один на один с тренером. Э, в любом случае да, работаем все активно.
Так. Класс. Да да да, слушайте, как здорово, интересно прям. Потому что то есть и мало того, что вы как бы, у вас ещё есть возможность найти друзей, да, какое-то совместное общение с тем, с кем вы на одной волне, правильно?
Да. Да, да. Да, абсолютно верным, то есть, э, по интересам всегда как-то находятся сами по себе друзья, э, сами подтягиваются и притягиваются.
М. Мгм. Ну правильно. Потому что да, у вас как бы есть уже общая тема, и плюс вы там, если вы в спарринге, всё равно, мне кажется, э, я не знаю, как это происходит. Я, кстати, никогда, э, мне всегда была интересна эта тема, но я, э, бокс и боевые искусства обходила стороной, хотя мне очень интересно. На самом деле, я, наверно, всё-таки, э, з займусь когда-нибудь, э, наверно, может быть, а, когда на пенсию выйду. <laughs> Ну, просто вот мне
<chuckles> Мгм. Да. Да да. Ага. А чего ждать?
А, не знаю. Пока вот сосредоточилась на тренажёрном зале и вот прокачиваю свою силу, свою выносливость, знаете вот, вот в этом. Н-да, на силовых работаю с весом, иногда и с собственным весом, что, в принципе, даже бывает, ещё больше устаешь, чем, э, поднятие весов.
Ага. На силовых тренировках в зале, мгм. Да. Да, это хорошие тренировки.
И вот, да, у меня цель щас такая- просто поменять композицию тела. Ну, и конечно, я заметила, насколько я больше стала стрессоустойчива, вынослива, насколько я, б м, спокойнее реагирую на какие-то там, м, истерики со стороны других людей, да, на какие-то триггеры их, на какие-то выпадки. То есть, я такой более становлю такая становлюсь более гибкая, устойчивая, да, и гибкая в тот же момент. То есть, а, гибкость моя и выносливость вот эта. М, вот мы поехали в путешествие, и я там прошла 12 миль. Это практически 6 часов, мы, не останавливаясь, шли по красивейшим местам, вообще просто по горам. То есть там нужно подниматься, там постоянно вот эта evaluation. То есть, ну, подъем, да, он небольшой, но он постоянный подъем. И
Мгм. Да, да. Стимулы там, мгм. Да, м. Устойчивые, да? Мгм. Да. Ого! Ничего себе! Да. Да да да. Это тяжело- 6 часов постоянного подъема.
м, честно, я не ожидала от себя, что я самая 1 ещё и вернусь, то есть. И я поняла, что мои тренировки в зале
Респект. Ого! Ага.
Э, ни с ни с несмотря на то, что я не теряю в весе, изначально я пошла в зал, чтобы немножко похудеть, да. Вес я вообще ни не ушёл, у меня вес. И тренер мне вообще щас запретил вообще вставать на весы. Но видим но, э, видимо, за счёт того, что моя мышечная масса растёт и вот эта выносливость. Я вижу, что и объемы немножечко ушли, несмотря на то, что вес стоит, и моя выносливость. Вот эта вот последний раз, вот этот вот шес шиси шестичасовой мой вот эта ходьба, хайкинг, да. Я, честно говоря, была удивлена сама себе. И, то есть, и когда люди стали вокруг говорить: "Ты понимаешь, что там вот мы с тобой 6 часов вот щас прошли?" А я такая пришла в лагерь, да, и стою, есть готовлю. То есть, все там валяются просто там, а, все уставшие, кто-то там вообще ноги вверх задрал, а я стою такая, знаете, готовлю ужин всем.
Ага, да. Так. Так. Да-да-да. Да. Мгм. Подъём, мгм. Да. Здорово! <chuckles> Да-да-да, <chuckles> здорово!
Я с да я смотрю по сторонам и такая думаю: ничего себе! То есть, и ну как бы н <grunts> я прям
Мгм. Ну, это классно, вот это к действительно классно, когда в хобби тебя делает таким прямо каким-то таким новым возрожденным человеком. Да, сильнее.
Вот сильнее. М, вот. А у вас наверно тоже классно. Потому что, с за вот этот спорт какой-то силовой ещё мало того, что даёт уверенность в себе, наверное, ещё вот этот адреналин какой-то ещё да присутствует потом?
Да. Да, определённо адреналина, м, действительно, э, много, и, э, а, ап ап а после этого ещё и допф дофамина, наскока я знаю. Да, прямо такой такая волна накрывает и действительно очень, а, классно, классное ощущение после, да, абсолютно точно. Ну, н-да, да.
Так. Конечно. Счастливый, довольный. И потренированный, и плюс ещё с кем-то вы, у вас получается ещё такой момент общения, да?
Т да, такая социальная получается, социальное времяпрепровождение немного. Ну, вот я считаю, спорт- это такой, э, <grunts> да, номер 1, действительно. И на и примере спорта как раз да м, э, как на каком другом примере лучше всего видно, как это сильно, как хобби и такое положительное времяпрепровождение для себя влияет на, э, самоощущение.
Мгм, ну это. Номер 1. Н-да. Да. На состояние на твоё, да, улучшает настроение, однозначно. Это мой самый верный способ улучшить настроение. Я вот знаете, щас ещё о чём ещё подумала. Вот мы с вами, а, справляемся, с ну просто так совпало, да, что мы обе, э, такие спортивные девушки и поймали вот этот кайф от спорта и как бы пользуемся этой возможностью. А йс ещё совсем недавно, когда я не ходила на спорт так активно, мне, э, мне помогало ещё, ам, собирание пазлов. Вот такое вот хобби. Я не знаю, пробовали ли вы когда-то это или нет? <grunts>
Н-да, н-да. Да. Мгм, н э да. Да. Так. Ага, да. Да, да, пробовала, и у меня дома ещё много осталось неоткрытых, правда, ещё коробок с пазлами такими большими. Ага, на будущее. И вам это помогает, э, как-то справиться со стрессом, тоже вас это расслабляет, правильно? А.
Э, вот, на будущее, видимо. <laughs> Да, да, я вот вспомнила, как это помогает тоже отключить мозг. И как это помогает вот делание что-то нудное вот такое руками, да. Вот как у вас? Вот если вы у вас есть, у вас же тоже был опыт, да, вот вы помните?
Мгм. Да. Интересно, да. Я тоже пыталась этим заниматься. Ну, как пыталась, я действительно этим как-то одно время занималась. Но для меня это прямо была такая умственная нагрузка. Особенно если с такими обширными пазлами работаешь, где там 1 000 и больше частей, то это прямо такая умственная работа. Я чувствую, чувствую, конечно, что я как бы и отвлеклась, с одной стороны, от своих там повседневных, да, мыслей и забот. А в то же время всё равно как-то <chuckles> г голову напрягла, пришлось поработать как-то по-другому.
Так. С большими, мгм, о! Так. Н так. Мыслей, мгм, от стресса. Расфук расфокусировала мозг, то есть с од э, с одной проблемой, заняла его чем-то другим. В принципе ну в принципе, как бы отдых, да, это и считается смена деятельности. То есть чтобы отдохнуть, нужно поменять деятельность. Потому что, я вот знаю по себе. Например, я знаю, что если я, м, устала, особенно морально, эмоционально, и вот там допустим стресс переживаю, вот просто полежать у меня не получится. Э, то есть, это не поможет, вот просто там да, то есть, если я просто полежу или там, во-первых, я буду иметь проблемы со сном. То есть, если я вот с какой-то стресс пережила, н эту точно будут проблемы со сном. То есть, просто вот так лечь, поспать, заснуть
Д. Ну да, да, да. Да. Мгм. Так. Ага. Не поможет вам. Мгм. А. Поняла.
у меня не получится. Ам, соответственно, а вот физическая нагрузка или тот же самый те же самые пазлы очень сильно помогали мне переключить, видимо вот этот мозг свой активный, <chuckles> процессор переключить на другую задачу и фокусироваться вот на том, что делают руки сейчас. Вот как бы да собрать эту картинку. Ну то есть, э, то есть вот видите, мы с вами ещё одно такое хобби, оказывается, тоже и вы занимались этим, и я этим одно время занималась. Что на самом деле очень классно, мгм.
Мгм. Да. Мгм. Да. Да. Да-да-да, совершенно верно. Да да. Мне кажется вам мне тоже так кажется. И в в вообще, когда, э, когда хочешь как-то какой-то отдушины и как-то переключиться от своих вот повседневных, э, тревог и мыслей, ну, то, мне кажется, нужно искать как раз именно что-то, что тебя как-то выдернет, э, из твоей вот повседневной среды д Или, по крайней мере, твою, да, свою голову и действительно переключиться на что-то другое, вот как вы сказали. В вот я тоже, когда иногда хочется чего-то нового, какое-то новое хобби, может быть, найти. То всегда стараюсь пропосто просто пробовать что-то новое, а чем я, может быть, ещё никогда не занималась.
Так. Н-да. Согласна. Повседневной рутины. Да. Да, сми поменять мгм, так. Так, да-да-да. Да. Вот интересно. А что, например, вот есть какие-то идеи у вас? Там я не знаю, может быть, щас мне подкинете какую-нибудь идею. <laughs> Есть ли какие-то вещи, которыми вот вы давно хотите заняться, например, хотели бы попробовать или попробовали уже, и это было вам интересно?
<chuckles> Ну, вот у меня так, например, было. Я нь э тоже совершенно на от балды, так сказать, начала учиться жонглировать. И научилась жонглировать, да, <laughs> так и получилось. И щас хожу там по своим секциям а, а, жонглирования и жонглирую с другими людьми. Вот такое у меня хобби само по себе получилось. Как-то так само по себе образовалось, да. А началось это опять-таки всё с того, что просто хотелось си а как-то переключиться на что-то д другое и сконцентрироваться да, да, на чём-то.
Так. Серьезно? Слушайте, это круто! Так. Классно! Так. Развлечь себя, мгм. И как давно вы занимаетесь этим вот жонглированием? Куда то ходит А! Серьезно? Мгм.
Помимо работы. Ой, пару лет, ну, это очень нерегулярно, поэтому н получается так, а, на начальном уровне. Н-да, да-да. Ну, в
От время к времени. Слушайте, интересно. А для этого есть какая-то секция, какой-то класс или это просто группа по инт как вообще, как вот вообще? Я даже не представляю, где вот найти группу жонглёрщиков?
Да, обычно в каких-то спортивных, э, секциях, спортивных, может быть, центрах, э, бывают такие кружки по интересам. Вот мне, наверно, повезло всё-таки, что в там, где я живу, такое такое имеется, да. Ну, а вообще, мне кажется, в любом каком-то населенном пункте, как и е если он ни не совсем уж прямо маленький, не маленькая деревенька, да, можно найти какое-то какое-то место, какое-то предложение, где можно будет хорошо и качественно заниматься каким-то своим вот хобби или, может быть, открыть для себя что-то новое, чтобы восстановиться, научиться чему-то новому, узнать кого-то нового.
Так. Так. Скорей всего. Так. Мгм. Не совсем забытый, да. <laughs> Позаниматься. Согласна. Согласна. Вот жонглирование, конечно, это прям вообще такое, прям вы удивили меня. То есть как бы вот я таре
Вот это действительно отключает голову, тоже советую.
И, э, такая концентрация нужна и на руках, и на мозг действительно должен быть включен 100 %. Там, вот я представляю, уже во время жонглирования вы не можете думать о чём-то ещё, вы должны быть здесь и сейчас. То есть это вообще даже
Да да. Да. Да, так и есть, по крайней мере, в начале, действительно.
Н-да, очень классно. Вообще, на самом деле, классный пример для борьбы со стрессом, я думаю жонглирование.
Н-да, да, любое такое, э, хобби, связанное хоть как-то со спортом, мне кажется, классно.
Да, спасибо.
Спасибо вам боль